Waduh, apa itu Mas? Kayak ada tempenya, ya, kalau gak salah oncom, tuh? Hmm.
Macam leunca, ya, itu Tuh, Kak, eh, ya, oncom ya, oncom terus pakai leunca gitu. Itu kayak bisa dibuat kayak sambeleun, eee, dan emang dulu itu emang suka, eee, dibi dibikinin sama ibu saya. Eee, kalau misalnya sore hari sepulang sekolah itu suka ada oncom. Itu, tuh, rasanya pahit-pahit, pahit mmm, <tsk> pahit tapi
Iya. Oh. Waduh enak banget. Heeh heeh.
mmm, apa, gurih dan juga pedes ada gitu loh. Heeh, eee
Apa, tuh? Gurih. Wah. Wah kecil-kecil udah suka pedes, ya, Mas, ya. <laughs>
<chuckles> Heeh, tapi, eee, itu juga, apa, mmm, ini, sih, enggak enggak terlalu pedes banget biki bisa request sih. Eee, mama saya gitu untuk di ininya.
Oh, mmm, gitu. Heeh heeh, tapi, tuh, makannya makannya pakai apa, sih, kalau oncom leunca, tuh? Apa dimakan aja pakai nasi, atau mungkin di-jambal, atau mungkin ada lauk lain, tuh, kira-kira?
Kalau misalnya untuk lauk lain, ya, ada, sih, kayak emang pake pake asin, pake ayam gitu, pakai sambal biasanya kalau si oncom leunca ini, tuh, emang, kan, paketan, ya, kalau misalnya cuma oncom leunca aja nggak akan, eee, sempurna gitu rasanya. Ya, bisa pakai ayam, terus sambel juga, ada tambahannya atau misalnya tahu, gitu, loh. Itu bisalah diiniin.
Oh. Oh, gitu. Oh. Aduh, heeh. Waduh kayak udah keroncongan, nih, dengernya saya. <laughs>
<laughs> Kalo misalnya Mbaknya juga suka yang pedes-pedes gitu, eee, itu bisa, sih, oncom leunca tapi kayaknya Mbak, juga ini, kan, eee, suka gitu, loh, eee, oncom leunca gitu?
Mhm. Mhm mhm. Oh, iya saya suka, sih, leunca, mhm, dan kalau oncom leunca itu kayaknya apa, ya, jarang nemuin yang bisa masak enak, tuh, Mas, jadi susah, ya, kan. <laughs>
Mhm. Mhm mhm.